É perceber que esse é o o o gatilho da procrastinação e não dar, eh eh, confiança pra isso, né. Realmente faz todo sentido, é, não dar espaço, exato. Faz todo o sentido porque, eh, eu meio que já me habituei, e antigamente eu ficava estressado quando essas coisas aconteciam e me ficava muito culposo, e ainda fico mas, hoje eu tenho consciência de que não é algo, eh, tão grave, dá pra ser, eh eh eh, trabalhado mesmo e, eh eh, obrigado por ter me me me dado essa dica porque eu realmente não tinha percebido, mais o gatilho de falar: "Vou deixar pra depois, vou" Já esse pensamento, j e eu já tenho que cortar na hora, porque é
Exatamente. Você não pode dar espaço pra isso, né. Sim. Sim. Sim. Aham. Exatamente. É, é só o fato de você identificar, né, é ali que começa, tanto tanto o isso quanto os seus atrasos, porque os seus a os seus atrasos você
É, isso faz todo o sentido. Uhum. Exato, de de colocar os alarmes no celular.
É, e o atraso você deve pensar, né: "Ah, agora são, por exemplo, 17:00, o encontro é às 19:00, ah eu tenho tempo ainda". Na hora que você disser pra você mesmo: "Eu ainda tenho tempo". Ali você já não tem mais tempo, ali você já tem que levantar, entrar no banho, se arrumar pra às 18:00 você conseguir sair.
Uhum. Uhum. Hum. Já não tem, é. Exato. Uhum. Exatamente, é, realmente, eu preciso é e a ser mais imediatista nessas questões porque, eh eh, se ficar deixando pra depois não vou conseguir resolver mesmo.
Aham. Isso, exatamente. Pois é, e assim, talvez você fazendo isso, sendo mais imediatista na na na resolução, talvez você tenha você tenha o o sentimento de de dever cumprido, por menor que seja a a a questão. Você não chegou atrasado, só de você não chegar atrasado, você chegar no horário de com todo com todos os seus amigos, vai gerar um s um sentimento bom para você.
Uhum, sim. Exato, é. Sim, sentimento de compensação e de tipo: "Poxa tá, eh eh, tô co correspondendo à à às expectativas que eu mesmo su quis, né". Olha
Exatamente.
muito obrigado, eu amei conversar contigo, espero ter o outras oportunidades pra debater outros temas.
Claro, obrigado você por ter compartilhado comigo.